Ja, mhm. Ja, und das geht dann natürlich ins Geld, ne? Also, ich hatte jetzt zum Glück äh, mein Mann, äh, konnte uns beim Auto selber die Bremsen machen, aber weil's zeitlich nicht funktioniert hat und weil's unbedingt sein musste, mussten wir die vorne beim Mechaniker machen, die Bremsen. Das hat uns 400 $ gekostet, ey, wo ich sage, Bremsen vorne, das ist man ja mal schnell los. Hinten hat er das selber gemacht, da mussten wir nur die Bremsen kaufen. Ja, die haben dann jetzt, weiß ich okay, da hat er so 230 $ gekostet. Ja, dann haben die 170 $ für den Austausch genommen an Arbeit. Also
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja, genau. Ja, die nehmen auch so viel Geld, um einfach nur die Scheibenwischer oder die Klimaanlagenfilter auszutauschen. Ja.
Ja, ja, ja, das ist für die paar Minuten, ne? Mhm.
Ja. Ja, ja. Also ja und und dann ist es auch nervig, dass sie dir sagen: „Wenn du da selber dran rumfummelst, dann ist die ganze Garantie futsch“, ne?
Ja. Ja, richtig. Ey, das ist auch noch 'n Also das finde ich ja fast unverschämt, ne? Also, entweder eure Geräte funktionieren, oder nicht. Also, die können ja auch nicht die Garantie wegnehmen, wenn man da selber da irgendwas also, ich verstehe da, weil man irgendwas auseinanderbaut oder ja, genau, genau, genau.
Ja. Ja, so so Wartung macht, ne? Ja, ja, einfache Wartung. Es ist ja noch nicht mal, dass man da wirklich ins System eingreift, sondern einfach nur so Austauschsachen selber austauscht.
Ja. Richtig, genau. Ganz genau, ja, ja, ja. Aber damit wollen die zusätzlich Geld machen und ich glaube, das ist bei den Geräten halt mittlerweile auch. Wir hatten am Anfang zum Beispiel total Probleme mit unserer Spülmaschine, ne? Wir wollten dann alles aus einer Serie haben, haben alles hier von diesem KitchenAid genommen, aber dann hat das nicht funktioniert, dann wollten die das die ganze Zeit auf uns münzen, dass wir die falschen Anschlüsse haben und so. Also, das also da dachte ich mir: „Oh, das kann ja wohl nicht wahr sein.“ Das war auch nicht günstig, das Ding, aber das hat die dann irgendwie auch nicht interessiert, ne? Dann immer auf einen selber münzen, wenn man selber nicht weiter weiß, ne?
Ja. Mhm. Ja. Ja. Mhm, ja, ja, genau. Grad auch so bei Spülmaschinen, dann sagen sie dir: „Du hast das falsche Spülmittel verwendet oder die falschen Tabs“, ne? Da musst du auch noch
Ja, genau, oder das Wasser ist zu weich, oder was auch immer. Also
genau, genau, da musst du dann auch noch die Tabs verwenden, die zur gleichen Firma gehören, ne? <chuckles> Ja, mhm, danke schön.
J <giggles> Ja, ganz genau, richtig, damit die noch schön Geld verdienen, genau. Nicht mit mir. Mensch, danke für den coolen Austausch, hat mich sehr gefreut. Ahoi. Danke. Tschau.
Ja, ja. <laughs> Ja, war sehr interessant. Ich danke dir auch. Mach's gut. Tschüss.